Äh, größtenteils Instagram, aber wie gesagt, dann halt eher für Nachrichten und teilweise auch, um privat dann Freunden zu folgen. Aber ich weiß nicht, irgendwann bin ich auf diesen Leuten, auf die ich so bisschen neidisch war, auch entfolgt. Das ist vielleicht auch noch mal so als Strategie, dass man sich halt davon löst und d weil das geht ja online. Also, das ist ja anders als in der
Mhm. Ja. Mhm, m <chuckles> Das stimmt, ja. Klar, genau, man kann einfach
Ja, du kannst denen einfach entfolgen und dir denken: „Okay, juckt mich nicht mehr.“ <chuckles> Weil Augen au aus den Augen, aus dem Sinn. Also
Es ist ja auch s ja. Genau. Es ist ja auch so, dass die meisten Leuten, denen man folgt, äh, äh, kennt man jetzt nicht auf eine Art und Weise, bei der man tatsächlich so genau und so oft wissen muss, was bei denen abgeht, wie Social Media einem das vielleicht vorgaukeln möchte.
Suggeriert, ja. Ja, das stimmt. Also, ich meine, die haben halt irgendwie alle paar Tage mal Bilder gepostet von sich, wie sie sich treffen. Also, das war's im Grunde genommen. Aber ich meine im Nachhinein ich glaube, wenn man sich halt trennt von diesen ganzen Dingen, wenn man, äh, d äh, Leuten entfolgt, wenn man sie blockt und so, ich glaube, dadurch befreit man sich. Also, dass man dann halt nicht mehr diesen Druck hat und dadurch kann man sich auch viel besser auf sein eigenes Leben konzentrieren und daran dann a a zu arbeiten. Und, <sighs> ja, wie gesagt, das andere ist halt wirklich so dieses wenn ich mir mein eigenes Profil angucken würde, dann würde ich mir halt auch denken: „Boah, ich habe ja 'n tolles Leben.“
Ähm Ja. Ja, klar. Mhm. Ja, denke ich auf jeden Fall auch. Ja. Mhm. Ja, ja. Das Gut, das würde bei mir jetzt nicht so passieren. Ich poste relativ wenig. Äh
Und, äh Ne, ich poste auch nicht viel ich poste auch nicht viel, aber gerade durch durch dieses, was ich poste so: „Okay, wow, dann hat sie da 2 Monate in den USA wieder verbracht.“ Weißt du? Dann s ist es direkt so: „Oh krass, toll“, weißt du? Aber das ist dann halt
Ja. Mhm. Ständig nur am Reisen. Äh Ja, ja. <chuckles>
Ja. Ja und das ist ja so nicht in der Realität. Ich habe halt meinen Verlobten besucht, so. Ich wäre niemals im Leben in die USA gereist, halt wäre mein Verlobter nicht von dort.
Klar, ja. Ja. Ja, grade jetzt nicht mehr vielleicht. <chuckles>
Ähm <chuckles> Ja, auch davor nicht. Also, war jetzt nicht so mein Reiseziel irgendwie.
Mhm. Ja, ja. <chuckles>
Ähm ja. <sighs>
Äh, das heißt, der Verlobte würde dann auch nach Deutschland ziehen, sobald möglich? Ach, schade.
Äh, ne, leider nicht leider nicht. Ja, ähm, das
Weil er es in den USA mag oder weil's einfach beruflich nicht geht?
Auch auch und beruflich und sprachlich, weil's, äh, schwieriger ist, ja.
Okay, ja, w Das ist fair.
Und ja. Ansonsten benutze ich halt auf jeden Fall Discord noch. Ich glaube, das g sagt ja auch wahrscheinlich viel. <chuckles> Ähm, früher das gute alte TeamSpeak. Aber das, äh
Mhm. <chuckles> Ja. Oh. <chuckles>
das war ja wirklich nur mal ganz am Anfang. Ähm, aber
Ich ich hatte sogar noch mal 'ne Skype-Gruppe irgendwann, ganz, ganz früher.

Ach, ziemlich gut. Ich bin ein bisschen geschafft. Ich habe ein äh, ja, ich glaube, mittlerweile bin ich bei 13 1/2 Stunden, Arbeitstag hinter mir, aber ich höre bald auf.
Ja gut, das ist reichlich.
Ja, aber ich höre bald auf und bin dann also, werde dann essen gehen, mache mir dann noch schön Datteln mit, äh, Bacon, weil ich das, äh, gestern zum 1. Mal ausprobiert habe. Oh, das ist so lecker, ja. Ich habe das so durch Zufall entdeckt und dachte mir so: „Wow, ja.“ <chuckles> Wie geht's dir denn?
Mhm. Mhm. Das klingt doch nicht schlecht. Ah, okay. Ja. Auch gut soweit. Äh, wesentlich weniger erschöpft, weil ich nach wie vor das Studentenleben genießen kann und damit nicht 13 Stunden arbeiten muss. Äh
Das freut mich. Ah ja, ich bin auch Studentin. <giggles> Aber ich schreibe mei ich schreibe meine Masterarbeit und habe 2 Jobs, deswegen.
Ah, okay, dann <chuckles> Ah, i oh, das klingt anstrengend genug. Ja, ich, äh, habe meine Bachelorarbeit abgegeben und bin jetzt quasi nur im Wartemodus.
Ah, okay, al ach so, skippst du dann sozusagen das Sommersemester?
Und ja. Äh, genau, quasi. Ich bin nur pro forma ab eingeschrieben. Ich, äh, habe meine Bachelorarbeit am irgendwie 3. Tag des Semesters abgegeben. Äh, ja.
Mhm. Ah, okay, ja, so 'n schlechter Zeitpunkt eigentlich, aber, ähm, willst du noch 'n Master machen?
Ja, außer genau, ich möchte keinen Master machen, deswegen ist es mir recht äh, ganz recht, das so zu machen, vor allem wegen, äh, gewissen Krankenkassenzahlungen, die dann geringfügiger sind, aber na ja. Ähm.
Ah, okay. Mhm. Ja, ja, das ja. Ja, damit habe ich auch aktuell zu kämpfen, <chuckles> leider.
Ja. <snorts> Oh, das tut mir leid.
Es ist so schade, wenn man dann irgendwann älter wird und dann kommt so das
Ja, ja. Ich habe ja noch noch bi bin ich nicht 30. Ich habe noch ein paar Jahre.
Ne, das bin ich auch noch nicht, aber ab 25 fliegt man ja aus der Familienversicherung raus. Und Ah, okay.
Ah, okay. Ach so, ja, ja, ja, gut. Da bin ich auch schon draußen. Ja, aber, äh, man hat m man hat einen geringeren Beitrag, solange man noch unter 30 und Student ist.
Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das kenne ich von dem Freund von meiner Schwester. Der ist dann auch ab nächstem Jahr, glaube ich, ist er da draußen und <chuckles> schade, aber ja. Darf ich fragen, was du studiert hast?
Mhm. Unschön. Ja, ja.